Привет. Вот, а, мне хотелось бы у тя спросить, какой самый полезный финансовый совет ты когда-либо получал?
Мгм, да, интересный вопрос. <chuckles> А, мне кажется, что ну может быть, не с с самый полезный, так вот сразу сходу, а, 1 я бы не выделил, но А, такой из бытовых, наверное, был совет о том, что самый лучший способ сэкономить, а, это не поддаваться на скидки, знаешь то есть. А, сэт например, когда ты видишь какую-то акцию, да, вот купи на 50 % дешевле, например, да. Ат и вот совет был такой, а, ты подумай, оно тебе надо вообще это? Вот этот конкретный тов да в момент или нет? И ты на на самом деле, когда ты периодически задумываешься над тем, а, нужно ли тебе эту вещь действительно покупать или это А, ты поддаёшься на какое-то, такую замануху, да? И на самом деле часто оказывается, что действительно эт тебе это не нужно.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. М, да. Мгм. Ну да, да, согласен. Мгм. Мгм. Ну да, да.